ใช่ ใช่ค่ะ
อ๋อ อ้าวแล้วเป็นแบบ เอ่อ อ้าว เหรอ? อ้าวแล้วอย่างเงี้ย ทำ ทำ ทำอะไรนะ เขา เมื่อกี้ที่บอกอะ ทำให้มันมีกลิ่นหอมนาน ๆ นี่คือใช้อะไรมาทำเหรอคะ?
แล้วก็ธัญพืช เราใช้เนยสดค่ะ เราใช้เนยแท้ค่ะ ที่ไม่ผสมคือแบบ แบบเราต้องเลือกเนยแบบดี ๆ เนาะ ที่แบบเวลาอบโดนความร้อน แล้วมันเกิดแบบ Caramelize เนาะ ที่แบบว่าไปอบแล้วมันมีกลิ่นหอม แล้วก็ พยายามที่จะแบบว่า อ่า สอบถามอาจารย์ที่เราไปเรียนด้วยว่า เอ๊ย เขามีเนยแนะนำไหม แลบ แบบอยากจะได้เกรดดี ๆ เพราะว่าคนที่ทำงานในออฟฟิศแค่เขาซื้อชิ้นเดียว แล้วมันดีต่อสุขภาพ แล้วเราก็มองว่าถ้าชิ้นเดียวราคาแพง คนที่นั่นเขาก็ยอมซื้อ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยยอมลงทุน ใช่ โอ้
อ๋อ จริงเหรอคะ อ๋อ อะไรอย่างเงี้ย ขายต่อชิ้นที่บอกว่าราคาแพงอะ ประมาณเท่าไร?
โอ้โฮ ชิ้นหนึ่งอยู่ที่ประมาณ 35 บาทนะคะ แล้วก็ถ้าซื้อ 3 ชิ้น เราก็ขาย 100 ก็คือเป็นชิ้นเล็ก ๆ เนาะ ตอนแรกเราลองเล็ก ๆ ก่อน แล้วทีนี้ที่ออฟฟิศค่ะ เขาก็บอก
เฮ้ย! อา เล็ก ๆ นี่คือประมาณ ประมาณเท่าไร ประมาณแบบ เอ่อ เส้นผ่านศูนย์ อันนี้พันเป็นแบบว่าวงกลมหรือว่าเป็นอะไรคะ?
อือฮึ อ๋อ เป็น 7 เซนค่ะ เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 เซนค่ะ เป็น เราใช้ถุง ถุงซีล เจ็ด เซน
เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เซน เป็นวงกลม อ๋อ อุ๊ย! เอาจริง ๆ แล้วมันก็ไม่ มันไม่ได้แพงนะ
ซึ่ง ซึ่งจริง ๆ เราก็มองว่า
ถ้าบอก สามสิบห้า บาทอะ อืม
เออ เราก็มองว่าจริง ๆ มันไม่ได้แพงเนาะ แต่เรามองว่า 3 ชิ้น 100 สำหรับคนที่แบบว่า เอ่อ เป็นพนักงานแบงก์นะคะ ที่แบบว่าบางคนน้องใหม่เงินเดือนแค่ 15,000 อะไรอย่างเงี้ย เขาก็ เขาก็กินได้ เราก็เลยทำเส้นผ่าศูนย์กลางแค่ 7 เซนนะคะ ก็คือใช้ถุงซีลขนาด 7 เซนนี่แหละ เล็ก ๆ แล้วก็กินง่าย แต่ปกติเราเห็นคุกกี้ตามแบบซูเปอร์มาร์เกตเนาะ หรือว่าร้านทั่วไปค่ะ เขาจะเป็นกล่องเนาะ 100 กว่าบาท อย่างเงี้ย 200 กว่าบาท แต่ของเรา 3 ชิ้น 100 อะไรอย่างเงี้ย มันก็แบบไม่ได้อิ่ม เราก็เลยมองว่ามัน มันมีราคาระดับหนึ่งเหมือนกัน คือไม่ได้อิ่มนะ แต่ว่าพอ พอจิบกับกาแฟแล้วหายอยาก แต่ว่าถ้าจะไปแข่งกับซูเปอร์มาร์เกตเนาะ หรือว่า เอ่อ คุกกี้ทั่วไป กล่องแดง ๆ อันนี้ 100 กว่าบาท เราได้ โอ้โฮ ได้ ได้เยอะเลย อะไรอย่างเงี้ย
อืม ค่ะ โอ้โฮ <chuckles> เออ ค่ะ